Du sag mal: Also, die meisten Leute, die haben ja so 'ne richtige Routine, wenn der morgen dann mal losgeht, ähm, und das fängt ja dann am besten Fall immer mit dem Frühstück an. Hast du da vielleicht auch so 'ne richtige festgesetzte Frühstücksroutine?
Die habe ich tatsächlich. Ähm. Also, prinzipiell immer Kaffee, das ist schon mal ganz klar, sonst wird's 'n bisschen schwierig, über den Tag zu kommen für mich. Und ansonsten gibt's dann so 2 Signature Gerichte, die ich halt esse. Ich bin, ähm, im Kraftsport, ähm, unterwegs und da braucht man natürlich 'n bisschen Energie am frühen Mor Morgen. Deswegen gibt's dann entweder 'n 'n Porridge mit, ähm, Whey-Proteinpulver, viel Früchten, Nüssen oder es gibt 'nen Protein-Pancake, ähm, und das esse ich eigentlich jeden Morgen. Ob Wochenende oder nicht, das ist egal.
Mhm. <snorts> Mhm. Mhm. Oh? Mhm. Und trinkst du dann auch wirklich so den Kaffee schwarz? <snorts> Ah. <chuckles>
Ja, ja, ja. Ich trinke den komplett schwarz, weil ähm, ja, mit Milch schmeckt's mir kurioserweise nicht. Ähm, trinke zwar ab und an mal gerne 'n Cappuccino, das muss ich schon sagen, ähm, aber so einfach Milch in Kaffee, das das das fühle ich gar nicht.
Mhm. Mhm. Oh, mann. Ja, es gibt ja dann irgendwie so verschiedene Typen, ähm, von Kaffeetrinkern. Viele trinken ja den dann einfach so schwarz. Also, zum Beispiel bei mir, ich bin eher so 'n Typ, so, ich mag so Latte Macchiato und et cetera und so was. Mein Freund zum Beispiel mag den auch nur schwarz. Er sagt: „Ne, den Kaffee muss man so trinken.“, aber lustig, dass es bei dir auch so der Fall ist.
Mhm. Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf der Seite von deinem Freund. Kaffee muss man schwarz trinken, definitiv. <chuckles>
Mhm, okay. <giggles> Und, äh, wie sieht's aus? Also, du machst ja dann, äh, ein Porridge. Ähm, mach magst du das auch zum Beispiel da so Beeren oder so was? Also, viele machen pämpen pimpen sich das ja dann so bisschen auf irgendwie, oder bist du da einfach nur
Mhm. Ja, ja. Ne, ne, genau. Also, ich mache meine meine meine Haferflocken, das wird alles abgewogen, kommt in den Topf, dann mache ich mir meine Proteinmilch da rein. Dann kommt da 'n bisschen ähm, je nachdem, was ich da habe, also, entweder Rosinen oder Datteln, getrocknete, kommen halt dann dort rein, dann Früchte der Wahl meistens. Also, ich liebe halt Heidelbeeren, ähm, die die sind eigentlich immer immer mit mit dabei. Ja, und dann kommt das Proteinpulver dazu, 'n paar 'n paar Leinsamen, 'n paar Nüsse und dann dann haue ich mir das rein.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also, es hört sich ja so an, als hättest du das so wirklich strukturiert.
Ja, das habe ich definitiv strukturiert. Es ist halt
Mhm.
irgendwann halt nervig. Also, es gibt immer unterschiedliche Situationen, je nachdem, wie du hier auch morgens ausm Bett kommst und was was wie dein Tag aussieht, aber halt immer das Gleiche zu essen kann halt schon anstrengend sein. Aber ich weiß halt, dass es gut ist und deswegen, ähm, ja, ziehe ich das dann halt einfach durch.
Ja. Mhm. Bist du dann aber auch so, äh, festgelegt nur bei dem Frühstück, wenn der Tag anfängt oder machst du das eigentlich so mit jeder Mahlzeit dann im Endeffekt?
Hm, also, das Frühstück ist schon klar strukturiert. Das das ist auch die einzige Mahlzeit, wo es wirklich so gut wie keine Abweichungen gibt. Ich meine, wenn man jetzt mal im Urlaub ist oder, ähm, auf äh, generell auf Reisen oder so, du bist mal im Hotel. Da gibt's jetzt schon mal kleine Abweichung, aber auch da versuche ich da mein Müsli zumindest zu essen.
Mhm. Ja. Mhm.
Ähm, und bei den anderen Gerichten ist es halt eher so, dass ich drauf Wert lege, dass es halt ausgewogen ist und dass halt 'ne gute Eiweißquelle immer dabei ist und Gemüse und genau.
Mhm. Gibt es denn auch irgendwas, was du am Morgen überhaupt nicht runter bekommst? Es gibt ja dann Leute, die sagen: „Ne, also, am Morgen da könnte ich mir noch keine Wurst von der Tankstelle oder so holen <chuckles> und die runter kriegen,“ oder bist du da: „Ne, ich esse ei ich könnte eigentlich alles essen.“
<giggles> Ich kann alles essen. Also, ist jetzt natürlich 'n bisschen schwieriger geworden. Also, ich habe meine Ernährung vor über 5 Jahren umgestellt, lebe jetzt rein vegan. Und da ist natürlich nicht mehr so einfach, alles zu essen. Aber wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, hättest mir 'ne kalte Pizza hinlegen können, Döner, das wäre mir alles egal gewesen. Also, ich esse morgens oder kann morgens alles essen.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Ist es denn schwierig mit der veganen Ernährung, ähm, gerade irgendwie so ausreichende, äh, Nährstoffe dann irgendwie 'ne Quelle dafür zu finden? Viele sagen ja dann: „Ne, ich nehme mir dann auch ganz ganz viele so Supplements und Vitamine und sowas.“ Machst du das auch? Also, nimmst du auch so Vitamine?
Ja, ja, klar. Also, prinzipiell sollte man auch als als nicht Veganer Vitamine zu sich nehmen. Weil das, was wir essen, reicht halt nicht aus. Aber ich finde es auch nicht nicht nicht schwierig. Also, es gibt ja diesen Mythos mit diesem B12 und B6, dass das halt nur über das Rindfleisch konsumiert werden kann. Witzige daran ist, dass der Kuh auch nur B12 zugesetzt wird, äh, weil die selber selber auch nicht die Massen produziert, damit's für uns reichen würde. Aber das würden wir jetzt zu sehr abschweifen in das Theoretische. Ähm, aber so vegane Ernährung ist für mich persönlich überhaupt nicht schwer. Sonst würde ich's auch nicht 5 Jahre, glaube ich, durchziehen, wenn das so so a so anstrengend wäre.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Oh, okay. Und woher kam die Motivation dann, äh, vegan zu leben?
Ähm, also, einerseits habe ich früher einfach ganz, ganz, ganz, ganz viel Fleisch gegessen. Ähm, und andererseits gab's dann einfach so 'n paar körperliche S äh, Situationen. Also, ich hatte irgendwie gefühlt jeden Tag, äh, Sodbrennen und habe mich irgendwie abgeschlagen gefühlt, war immer müde. Und irgendwann habe ich dann gedacht: „Okay, gehst du mal zum Arzt, lässt das mal checken.“ Und, na ja, klar, Cholesterin war hoch und, äh, Blutzuckerwerte waren hoch et cetera pp. Und, ähm, ja, dann habe ich mir noch so 'n paar Dokumentationen angeguckt, und die waren jetzt nicht so toll.
Ja. Mhm. Mhm. Ja.
Und da habe ich gesagt: „Okay, komm, ich probiere das jetzt.“ Und mit meiner Partnerin zusammen, die hat dann auch gleich gesagt: „Okay, let's go.“
Ah, okay, mhm.
Und dann, ja, leben wir jetzt seit 5 Jahren vegan.
Dann ist es ja auch meistens so 'n, äh, einfacher Start, wenn da dann wirklich der ganze Haushalt da mitmacht. Wenn man das meistens nur so vereinzelt ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich auch schwieriger auch grade so beim Frühstück vielleicht, wenn man da seine gegebene Routine hat.
Ja, absolut. Also, wenn du wenn du alleine lebst und das alleine machst, mag das gehen. Wenn du halt, äh, in 'ner Familie wohnst oder auch in Anführungszeichen nur mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dann, ähm, kann's dann schon schwierig sein, wenn sie sich beide unterschiedlich ernähren. Aber das war eigentlich relativ einfach. Sie wollte zwar erst vegetarisch sein und dann vegan werden. Und ich habe gesagt, das ist wie mit was weiß ich, ich sage jetzt mal, mit dem Rauchen aufzuhören. Also, dann sagst du ja auch nicht, ich rauche jetzt bloß noch 5 am Tag, ist ja trotzdem rauchen. So, also, kann ich könnte das dann nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich bin dann halt radikal und sage halt, weg vom Omni, ich gehe gleich zum Vegan. Und ich habe es auch nicht bereut, muss ich sagen, also, gar nicht.
Mhm. Mhm. Mhm, verstehe. Mhm, ja. Ja, das stimmt. <chuckles> Mhm. Ne, ist ja dann wenn es für dich, äh, super klappt und es dir auch besser geht, dann ist es ja was Gutes in 1. Linie auch.
Ja, denke ich auch.
Mhm, genau, und, ähm, wie sieht's aus? Also, wann esst ihr dann zum Beispiel auch Frühstück? Gibt's da auch so 'ne, äh, direkte Zeit, oder ist es unterschiedlich?
Das ist komplett unterschiedlich. Das kommt halt darauf an wie wie, ja, der Abend vorher gelaufen ist. Also, manchmal bin ich schaffe ich's halt leider erst, ähm, berufstechnisch, ähm nicht vor 2:00 morgens ins Bett. Ähm, deswegen, ähm, ja, kann's auch mal sein, dass es dann Frühstück erst um 11:00, um 12:00 gibt, was bei den meisten dann mittags wäre. Ähm, aber, ja, so so richtig feste Zeiten nicht. Wenn wenn ich's mir optimal ausmalen könnte, gäbe es immer so zwischen 9:00 und 10:00 Frühstück. Wenn ich wenn das klappen würde, ja.
Mhm. Ah. Ja. <chuckles> Mhm. Okay, ähm, aber auf jeden Fall ist es ja gut, dass du trotzdem versuchst deine Routine da durchzuführen, weil der Körper braucht ja ganz oft einfach so 'ne Routine. Und wenn du dann so 'ne super, äh, gute Proteinquelle schon direkt am Morgen hast, dann macht das ja auch direkt mehr Energie dann.
Mhm. Ja, absolut. Also, es hilft also, Routinen generell auch wenn das vielleicht dann irgendwann mal, ähm, 'n bisschen nervig oder auch, ähm, überfordernd wirkt, aber Routinen helfen auf jeden Fall, ähm, dabei, ja, gesund sich gesund zu fühlen. Weil wenn du weißt: „Okay, das das funktioniert, du musst dich darum jetzt nicht kümmern“, dann macht es auf jeden Fall Sinn.
Mhm. Ja. Mhm. Und hast du vielleicht auch irgendwelche Tipps, ähm, würde jetzt jemand zu dir sagen: „Du, ich schaffe das überhaupt nicht irgendwie. Am Morgen, da will ich gar nichts essen und dann snacke ich einfach nur so zwischendurch. Und das ist ja auch nicht das Wahre.“ Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man wirklich dabei bleiben kann?
Ähm, tatsächlich leider nicht, weil meine meine Partnerin ist früher ein absoluter Frühstücksfan gewesen. Also, die die das war ihre absolute Lieblingsmahlzeit. Und mittlerweile ist es so, dass sie morgens es ist echt schwierig, dass sie was isst.
Mhm. Ja.
Und, äh, wie gesagt, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Da kannst du machen, was du willst. Wenn's vom Kopf her nicht funktioniert, funktioniert's nicht. Aber was ich dann nur immer wieder sagen kann, ist: „Überleg, worauf du Lust hast.“ Und wenn es, ich sage jetzt mal, ganz einfach gesagt, 'ne Packung Chips sein sollte in Anführungszeichen, Hauptsache du isst halt erst mal was. Also, es kommt natürlich auf deine körperliche Situation drauf an und so weiter, ähm, aber Hauptsache du hast erst mal irgendwas in dem Körper, weil wenn du dann in die Arbeit gehst oder generell in den Tag startest ohne irgendetwas zu essen, ist halt auf Dauer nicht gut. Und wenn du dann noch Kaffee trinkst morgens auf nüchternen Marken, ist auch nicht gut.
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Das stimmt. Ja, ganz viele strugglen ja irgendwie damit, ähm, wieder da richtig reinzukommen, gerade irgendwie, wenn man so 'n Beruf hat, wo man früh aufstehen muss, da irgendwie noch Frühstück unter dem Hut zu bekommen, ist oft schwierig. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ja dieses nicht ohne Grund, dieses Sprichwort, dass die der Frühstück das Frühstück, äh, das Wichtigste ja, die wichtige Mahlzeit ist am Tage, <chuckles> würde ich auch so sagen. Ähm, und trotzdem im Grunde gibt es viele, die es dann doch nicht machen. Würdest du sagen, ähm, man sollte sich dann doch lieber die Zeit dafür nehmen und es wirklich vielleicht zu ja, versuchen oder, ähm, kann man vielleicht auch so mit 'nem guten Mittag das irgendwie wieder rausholen?
Ja. Ja. Hm, also, es kommt natürlich drauf an. Wenn du jetzt, äh, ich sage mal
Mhm.
du stehst so auf dein Wecker klingelt so, weil du sehr früh anfangen musst mit arbeiten, dass du eigentlich bloß 'ne 1/2 Stunde ha Zeit hast, dich fertigzumachen, damit du aber noch 'n bisschen länger schlafen kannst. Dann würde ich sagen: „Komm, fahr los und dann haust du dir halt auf Arbeit, keine Ahnung, dein deine Snackbox rein oder so was, ja, mit 'n bisschen bi bisschen bisschen Brot oder so. Wenn du allerdings im Homeoffice bist oder halt auch erst ganz entspannt in den Tag starten kannst, dann wär's schon schön, wenn du's versuchst, ähm, vielleicht nicht jeden Tag am Anfang, aber so ein zweimal unter der Woche Frühstück zu machen, weil du wirst 'n Unterschied merken.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man dann auch irgendwie was im Magen hat am Morgen, dann gerade wenn man irgendwie in auf dem, ähm, w Ziel ist, vielleicht sogar abzunehmen, dann unterschätzen ja ganz viele: Wenn man dann doch irgendwie 'n gutes, proteinreiches Frühstück hat, dann isst man auch automatisch weniger am ja, am Mittag oder hat auch Lust auf irgendwelche Snacks. Das ist ja dann auch was Gutes, wenn man grade das Ziel hat.
Mhm. Mhm. Ja, absolut. Das ist ja immer der Trugschluss beim beim Abnehmen, dass viele denken, wenig essen, ähm, viel abnehmen, aber es ist halt genau andersrum so. Du musst halt regelmäßig essen. Und das ist halt natürlich auch immer 'ne Kopfsache. Ähm, wenn du wenn du
Mhm. Ja.
du brauchst Leute nicht zu irgendwas zwingen, wenn sie's nicht wenn sie's nicht wollen, so. Und wenn du wenn du halt anfängst und sagst: „Du musst was essen morgens“, dann wird ja, irgendwann wird sich 'ne ja, wird 'ne Abneigung dagegen entwickeln. Und das ist dann halt wirklich katastrophal, deswegen: immer gut zureden, sagen: „Was brauchst du? Was willst du?“ Vielleicht auch einfach mal helfen und sagen: „Komm, ich mache dir dein Frühstück. Hm, möchtest du was von meinem Porridge abhaben“ oder oder irgendwie so was. Oder wir stellen uns als abends hin und preppen was für den Früh fürs Frühstück. Weil manchmal ist ja wirklich bloß, das das Problem Zeit, dass man oder dass man halt einfach morgens keine Lust hat irgendwie halt nach dem Aufstehen gleich der 1. Gang ist in die Küche, um sich was zu essen zu machen, was man ja am Abend vorher schon erst mal wieder gemacht hat, bevor man ins Bett geht. Ähm, deswegen einfach man muss versuchen, da entspannt ranzugehen und einfach mit 'n bisschen 'n bisschen Reden herauszufinden, was möglich ist.
Das stimmt. Mhm. Ja. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber jetzt grade bei dir persönlich, hat sich deine Routine auch überhaupt über die Jahre so 'n bisschen verändert? Also, gab es vielleicht ne, Zeit, wo du was anderes gegessen hast lieber oder 'ne Zeit, wo du vielleicht mehr oder weniger gegessen hast? Hat sich das so über die Jahre verändert?
Mhm. Es hat sich auf jeden Fall über die Jahre verändert. Also, jetzt seitdem ich halt wirklich Kraftsport mache, muss ich halt auch 'n bisschen mehr essen, ähm, das ist auf jeden Fall klar. Und ich muss auch 'n bisschen, äh, gucken, was ich esse. Und früher war's halt einfach so, ja, was der Kühlschrank hergegeben hat. Das war mir dann wirklich egal, so grad als Kind in der Schule, Jugendlicher, ja, waren halt Cornflakes waren halt Cornflakes super. Ähm
Mhm. Verstehe, ja.
auch wenn man da sagen muss, dass die die Halbwertszeit von so von so 'ner, äh, Schlüssel Cornflakes jetzt nicht wirklich groß ist, aber, äh, war halt praktisch und einfach. Und ansonsten, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also, du hättest mir alles hinstellen können. Ich hätte zum Frühstück alles gegessen. Ob das jetzt 'n Brötchen gewesen wäre, 'n Döner, 'n Burger, wäre mir wirklich völlig egal gewesen. Das ist heute auf jeden Fall anders.
<chuckles> Mhm. Aber m aber im Endeffekt fühlst du dich ja jetzt einfach besser mit dem strukturierten Frühstück, mit dem Gesünderen, anstatt jetzt, sage ich mal, mit 'nem ungesunden Frühstück und das ist ja das Wichtige.
Mhm. Ja, absolut. Also, es hat halt also, im Endeffekt hat's nur Vorteile. So, das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt ich habe 'n bisschen geschwindelt, natürlich gibt's auch Ausnahmen, zum Beispiel Weihnachten. Dann esse ich mal ausnahmsweise nicht mein klassisches Frühstück, dann gibt's vielleicht auch mal, ähm, baked beans und 'n bisschen, keine Ahnung, äh, Brot oder so was. Das ist dann das ist dann okay. So, man muss sich ja auch mal was gönnen.
Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Das stimmt. <chuckles> Und wie stehst du dazu? Ähm, ich kenne ja auch persönlich ganz ganz viele Leute, die da gerade in der Sportszene so drinnen sind, äh, die sagen, ja, dass sie dann auch zum Beispiel einmal pro Woche oder auch weniger oder mehr so 'n Cheat-Day machen. Hast du den auch, wo es dann mal im Frühstück was anderes gibt oder bist du da kon konkret, like bleibst du da total bei?
Mhm. Also, ich bleibe dann beim Frühstück bleibe ich auf jeden Fall dabei. Bei mir gibt's auch jetzt nicht so 'n diesen Cheat-Day. Ähm, für mich gibt's da auch keine jetzt klare Grenze, wo ich sage: „Ja, Sonntag ist der Tag, wo ich mich dann voll haue mit mit Junkfood.“ Ähm, sondern es gibt halt einfach so Momente. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung, heute Abend nach'm Training nach Hause komme und, m feststelle: „Oh, ich habe irgendwie jetzt mal Bock auf irgendwie Nüsse im Teigmantel“, ja, dann esse ich mir halt 2 Hände voll Nüsse mit Teigmantel, weil ich mir denke: „Ja gut, wenn ich jetzt da drauf Lust habe wenn ich mich jetzt wieder dazu zwinge, drauf zu verzichten, dann esse ich wahrscheinlich dann 2 Stunden später die ganze Tüte.“ So, weil deswegen ich ich ich halte persönlich nichts von Cheat-Days. Ich halte eher was davon von geregelt cheaten
Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Verstehe.
ähm, weil das einfach dein dein Belohnungssystem anregt. Du darfst halt nicht machen, weil du's musst oder kannst, sondern
Mhm. Ja.
weil was würdest du machen, wenn du sagst: „Okay, Sonntag habe ich eigentlich gar keine Lust auf 'n Cheat-Day.“ Wie belohnt's du dich dann, so? Deswegen iss iss, was du willst, aber kontrolliert.
Mhm, ja. Ah, also, sagst du dann, es ist auf jeden Fall eher wichtiger, so 'n gesundes Verhalten, ähm, mit dem Snacken, mit dem Essen insgesamt zu haben, das ist eher das Wichtigere.
Mhm. Mhm. Ja, klar. Ja, du holst dir deine deine deine guten Nährstoffe, holst du dir halt über die 3 Hauptmahlzeiten. So und wenn dann halt mal, wie gesagt, 'n paar Nüsse, Chips oder was auch immer isst, dann wird das nicht dein dein <chuckles> deine Muskeln, äh, verschwinden lassen oder deinen Bauch wachsen lassen. So, das ist okay.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay, ne, aber war auf jeden Fall superinteressant mal deine Frühstücksroutine so zu hören und hat mich auf jeden Fall gefreut.
<chuckles> Ja, vielen Dank für für das, äh, tolle Gespräch und die interessanten Fragen. Und, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Lass es dir gut gehen.
Mhm. Jo